Oui tout à fait et puis, heu heu, je suis pas quelqu'un qui, mmh, qui est très très féminine, donc qui prend beaucoup soin de soi et du coup c'est pas j'irai pas, heu, dans un magasin voir les produits de beauté, les choses comme ça. Ça c'est pas, heu, mon truc, je préférerais aller dans un magasin d'outillage par exemple vraiment. <laughs>
Mmh. Mmh. D'accord. Mmh. Très bien, ouais mais c'est étonnant parce que mine de rien tu as l'air d'apporter quand même beaucoup de soin en effet à ta tenue, heu, à aux pièces que tu choisis, heu, enfin vraiment tu as une même une éthique vis-à-vis de ça. Et donc c'est vrai que ça fait ouais un peu un contraste intéressant aussi encore une fois. <laughs> Oui c'est une impression oui.
Mais oui. C'est ça, j'aime beaucoup le contraste, ça c'est oui et heu, donc, heu, au niveau des chaussures, heu, non avant, il y a il y a 10 ans j'habitais ailleurs et là il y avait plein de de friperies, heu, de mmh, comment on dit? Heu, de discount, heu, de mmh, ouais de fins de série, des choses comme ça, c'était pas
OK. D'accord. Ah ouais d'accord et là tu pouvais en avoir des moins chers et du coup, parce que tu en fait tu as un budget dans ta tête quoi pour, heu, les ces choses-là en fait tout simplement? Ah.
Ah là là, mais là j m J'ai pas de budget, mais, heu, heu, oui, heu, alors ça, c'est sûr, j'irai pas mettre, heu, même pas, heu, 30 € dans un sac à main ou ou dans une paire de chaussures, ça me ferait trop mal au cœur, <laughs> voilà. <chuckles>
Ah oui, bah, d'accord OK. <laughs> D'accord, oui tu as quand même un budget il est très serré c'est tout hein. <laughs>
Heu, ouais, tout à fait et heu, avant, c'est sûr que j'avais une cargaison de chaussures, heu, que je mettais pas, hein, juste parce qu'elles étaient belles et pas chères en fait. Mais je j'étais incapable de marcher avec, c'était des talons de 15 centimètres, heu, des trucs, heu, ouais. <chuckles>
Mmh mh. OK d'accord. Ah oui. Mais du coup tu alors à ce moment-là c'est ça?